あ、そうしそうですね。紙に書くこと良いですよね。最近やってないんでそうです、やるようにします。そうです。うん、紙に書くこと良いですよね。昔書いてたんですけど、なんか、最近ちょっと忘れちゃって、ちょっとだれちゃったのか、よ書いてないんで、そうですね、紙に書いて、目標を書いた方がいいですね。うん、うんうん。
うん。 うん。 うん、ふん、うん。 はい、そうそうですね。こう、自分が見えるように、文章にしておくと、すぐと取り掛かりがやりやすいので、こう、リストを事前に作っておくのはお勧めしますね。
はい。 はい。はい。